Ja, genau.
Ja, je länger desto beißt, also. <laughs>
<laughs> Oder oder kennst du hier, äh: „Noch dunkel war's.“ Kennst du das?
J „Dunkel war's, der Mond schien heller, als ein Auto blitzeschnelle, langsam um die langsam schnell um die Ecke fuhr. In dem Auto saßen, stehend Menschen schweigend ins Gespräch vertieft.“ Ja, ja. Totgeschossener Hase aufm um ja, auf oder auf 'ner Sandbank Schlittschuh lief, ne? <giggles>
Genau. Und Genau. „Als ein totgeschossener Hase um die gerade Ecke lief.“ <chuckles> Genau, richtig.
Ja, ne, super. Ja, das kenne ich das kenne ich natürlich noch. Ja, ja, so was kennen auch nicht viele. Oder kennst du, ähm, äh: „Mien even Heu, even mien nieg Heu, äh, even beten, maakt dat mien Heu.“? <chuckles> Das kannst du doch nicht okay. Aber hast du aber du hast es verstanden, oder? Ah, das ver das verstehen auch nicht das s das verstehen die Jungen: „Hä?“ Wenn ich das mache auf der Arbeit, die ganzen Jungen: „Hä? Ist das Deutsch? Ist das, hä was erzählst du?“, so äh, so? Der kommt mir da mit seinen weißt du, d ich höre immer: „Daddy, kommst hier mit deinen Daddy-Jokes an“, ich bin da so mit der Älteste auf der Arbeit. <laughs>
Ja. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Das kannte ich nicht. Das ist ja klasse. Ne, super. Ja, ja, aber das ist super. <chuckles> <giggles> <snorts> Ja. Also, ich denke mir ich denke mir immer so, äh, al da gibt's noch so 'n Spruch: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ <giggles> Das ist eigentlich auch geil. <laughs>
Ja. Erst weg. Ja genau, ist das ku ist das Kunst oder kann das weg, ja. Das sagen die manchmal zu das sagen die dann manchmal zu mir. <laughs> Nein nein noch nicht, <giggles> noch nicht, <snorts> noch nicht. <chuckles> Kann das weg. Ja, ja. <chuckles>
<laughs> Ja. Aber so schlimm ist es, glaube ich, nicht. <laughs> „Ist das <chuckles> ist das Kunst oder kann das weg?“ Das ist so das ist so richtig das ist so richtig, äh, Ignoranz mit Höflichkeit. <laughs> Also, für mich ist das definitiv keine Kunst, weil ich würde es wegräumen. <giggles>
Okay, ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Ja. Äh, ich würde es auch in den meisten Fällen tatsächlich wegräumen. <chuckles> Ja.
Ja, genau. Ah, ja. Ja, dann danke, ne? Ich bedanke mich. Also, es ist unglaublich dankbar.
Danke f bedanke mich für das schöne Gespräch. Danke für diesen schönen Abend, ne, und für das wundervolle Gespräch. Es ist sehr toll für mein Leben jetzt und, ähm, vielen Dank. <chuckles>
Ja, danke. <coughs> Danke. Ja. Ja, danke. Ja, genau. Danke, danke.